Heu, les objectifs que je vais atteindre. <chuckles> C'est c'est trop ça et en fait quand tu vois qu'il y a beaucoup de sous, heu, sur le côté, tu fais: «Ah c'est bien, <chuckles> mon compte ne souffre pas.» <chuckles>
Ah c'est ça, c'est trop ça. <chuckles> Mmh mh. Non j'avoue c'est trop ça. Moi je pareil quand quand j'ai un objectif et que je vois que j j'ai je met de côté et que ça marche, tu es là: «Trop bien, trop, trop bien.»
Ouais, ouais. Ouais. Tu fais: «Ouais c'est je suis je suis je suis dans le game là, c'est bon.» <chuckles> Ouais, ouais.
C'est ça. Toi, des fois, tu épargnes, des fois, même sans avoir d'objectif, juste parce que c'est l'habitude? Comment tu gères ton argent?
Heu, bah, moi moi j'ai, heu tu sais avant, j'avais quand même du mal à épargner parce que, tu sais, il y a beaucoup de dépenses, on avait beaucoup de trucs, heu, tu sais, quand tu as des enfants, heu, tu sais, c'est des nouvelles choses que tu dois payer, c'est pas prévu et tout, tu vois? Heu, aujourd'hui, heu, j'ai beaucoup de recul sur ça et quand j'ai j'ai beaucoup d'objectifs donc heu, j'épargne tu vois, heu et heu et heu, je mets quand même, heu, assez de côté, tu vois, et je me dis au cas où il y a un problème, c'est ça, tu vois, hem et puis là, aujourd'hui, heu heu, on a on épargne et franchement je vois, heu, trop la différence tu vois? Que quand tu étais dans le stress, tu savais pas ce qu'il y avait, heu, enfin c'est du jour au jour, tu sais pas si ta facture va passer. <chuckles>
Mmh mh. Mmh. Ouais. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. J'avoue c'est moi j'avoue c'est ouais, c'est c'est pas facile, hein. Moi je sais quand j'étais aux Etats quand j'étais aux États-Unis, bah, j'avais t créé un train de vie où j'étais je je je faisais des courses, je regardais pas le prix, tu vois?
C'est dur, hein. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Ah ouais, ah ouais, ouais, moi je regarde tout le temps, ouais, on sait jamais. <chuckles>
Ouais, mais tu vois tu vois je je j'allais acheter ce que je voulais en fait, c'était tout et je savais que je savais que je pouvais prendre, payer, c'était il y avait pas de question et c'était un peu un luxe quand tu y penses, hein. Parce que j'ai eu des moments dans ma vie où je regardais tous les prix, je calculais et je ref je prenais pas le truc, heu
OK. OK. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, mais il y a des gens comme ça qui regarde pas du tout, hein. Ouais. Mmh.
Mmh mh et heu mais après moi des fois je me dis, grandir pas entre entre guillemets «pauvre» c'est c'est bien, tu apprends, tu vois?
Mmh mh. Ouais. Oui moi moi j'ai appris aussi comme ça. Mmh.
C'est ça. Parce qu'il y en a, ils savent pas vivre simplement, ils savent pas. On leur a pas appris, on le ils savent que consommer des de la marque tout le temps et tu leur files 20 balles, ils peuvent pas manger, tu vois? Moi tu me donnes v mmh mh.
Mmh. Mais ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh bah j'ai j'ai comme j'ai comme une pote, la même chose Corréenne, heu, elle heu tu sais, elle a de l'argent et tout, elle dépense, heu, comme ça et en fait, heu, elle elle est à Monoprix, tu vois, donc Monoprix c'est cher, hein, heu elle va à Monoprix elle fait: «Ouais c'est pas cher et tout na na na na et tout» je fais: «Hein?» j'ai dit: «Monoprix, c'est trop cher» et elle m'a fait: «Non, mais c'est vraiment pas cher.» Je l'ai je l'ai amené à Leclerc, j'ai dit: «Regarde le même prix, le même produit et le prix.»
Mmh mh. Mmh mh. Bah oui. Hein? <chuckles> C'est clair.
Elle m'a fait: «Ah ouais c'est moins cher et tout.» J'ai dit: «Oui toi tu veux un truc de riche parce que tu as l'argent, quoi», beh, oui.
<chuckles> C'est net, c'est trop ça.
Tu as la même chose, pas le même emballage ou je sais pas quoi, mais c'est le même produit.

Et heu, c'est juste là-bas, je trouve c'est même pas cher, les appartements. Certes, c'est la Bulgarie, mais tu es quoi, tu as pa par rapport à Paris, tu es quoi, tu es à 3 heures de Pa de de Paris.
Bah, ouais. Bah ouais. Bah, tu sais que ceux qui i il y en a aussi, ceux qui vivent, heu, sur ceux qui travaillent sur Paris, ils peuvent vivre en Normandie. Ils vivent en Normandie et ils prennent le train pour venir tous les jours.
Tu es à 3 heures de de Genève, heu, tu vois? En plus, ouais. En plus, la Normandie, c'est pas cher, comparé à Paris
Heu, oui, les maisons sont pas chères du tout. Ouais.
et c'est plus familial, plus machin. Après, ça dépend ce que chacun recherche après. Mais ouais, j'avoue, quand je s moi j'avoue, heu j'avoue et comme comme je suis pas mariée, je peux y penser. Mmh mh.
A après, il faut être prêt, en fait. Il faut être prêt à à faire le trajet, tu vois, tous les jours.
Ouais, je sais pas si je pourrais, moi.
Parce que, heu, il y en il y en a qui vivent dans en Île-de-France. Ils peuvent mettre 1 heure 30 pour venir et, en vrai, si tu te mets, heu, vers la mo Normandie bon, je crois c'est 2 heures de train, ouais, je dis pas de bêtises. Heu, tu fais vite le calcul, tu te dis: «Bah, je préfère prendre la Normandie», tu vois? Parce qu'en fait, heu, tu galères pareil, quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Mais mais mais c'est ça, ça a un impact parce qu'en fait, heu, je sais que, du coup à heu heu en Bretagne, beaucoup de loyers ont augmenté parce que les Parisiens viennent s'installer et prennent juste le tr le train direct pour aller bosser sur Paris.
Mmh. Mmh mh. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais heu, ouais, c'est c'est ça qui est qui est qui est fourbe, tu vois? <laughs> C'est trop fourbe, tu vois? Parce qu'ils pourraient ne pas augmenter les loyers, tu vois? Mais c'est, heu c'est les maires qui décident ça, tu vois? Ouais et ouais: «Ah bah tiens, il y a un Parisien, il vient s'installer. Ah, mais il travaille dans Paris. Ah bah, tiens bah, on on va on va autorise à augmenter les loyers, tiens.» <chuckles>
C'est ça. Donc voilà donc merci bon, merci à vous, hein. <chuckles> Mmh mh. Ouais, ils pourraient. Mmh mh. Mais bien sûr, bien sûr. C'est ça C'est ça, et ça reste ch pas cher pour le Parisien mais nous, heu, du coup heu, ça augmente les prix, quoi.
Ça reste pas cher du tout, heu, bah oui, pour ceux qui sont ceux qui sont sur place, le salaire n'est pas le même. C'est comme dans tous les pays, au Portugal la même chose. Les étrangers ils investissent, les loyers augmentent et eux ils gagnent toujours le même salaire, tu vois?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.